Et hem mais par contre après une fois que une fois que j'étais habillée, que, heu, que j'étais maquillée non au contraire, heu, par contre j'attirais, heu enfin, je veux je veux dire les hommes qui venaient vers moi, c'était pas le le même type d'hommes, que j'attirais habituellement. <laughs> Donc c'était rigolo, on m'a proposé des soirées bizarres. <laughs> Han! Mon Dieu, m mais vraiment et là je me suis dit: «Non mais non, on ne vit pas dans le même monde», heu, «Oui bonjour madame. Bonjour, bonjour.» «Heu, oui bonjour, qu'est-ce qu'il y a?» «Non mais heu, tenez c'est pour une soirée échangiste.» «Non toujours pas, non». Ah oui ah oui, oui, oui, oui, j'ai eu ça. Hem heu, un jour j'avais pourtant en fait, c'est les mêmes habits qui sont dans ma dans ma garde-robe, que je mets habituellement mais bon, heu, là j'avais
Et oui bien sûr. <laughs> Ah oui? <laughs> D'accord. Ah oui, d'accord. <laughs> Oui, mais c'est un style qui donnait, heu qui qui laissait transparaître autre chose du coup, heu
Mais oui. Ah mais totalement! Une fois, j'avais mis d heu, j'ai des bottes, heu, en en cuir noir mais enfin, les bottes en cuir noir que tout le monde porte, il y a pas de souci. Bon j'avais ma petite robe noire, un peu moulante, normale. «Oui bonjour, heu heu, est-ce que vous êtes, heu, dominatrice?» <gasps> «Non, non toujours pas!» <chuckles> Ah ah, mais <chuckles> mais quand je dis, mais vraiment et et là j'étais gé je me disais: «Mais non mais c'est pas possible», donc après j'ai changé, j'ai, heu, après j'ai mis ma perruque tranquillou, j'ai dit: «Bon le temps que ça repousse c'est pas grave». Hem
Oui. Ah oui carrément! <laughs> D'accord, oui non, finalement tu as pas trop, heu, non c'était OK, c'était une expérience, tu l'as tu as essayé, mais non, plus plus jamais, heu, ni pour ton fils, ni pour toi donc.
J'ai j'ai pas assumé jusqu'au bout. Mais non. Ni pour moi, non parce que i i non, non, l les gens ont des idées non ça part trop loin et je me dis non, je je
Mais mais c'est quand même incroyable que, juste une, heu, une coiffure ou heu enfin un changement comme ça, heu, puisse, heu beh, heu, déclencher ça c'est les gens quoi! Parce que à et oui c'est ça, heu, parce que avant ça on t'a jamais, heu on t'a jamais demandé, heu, ce genre de choses?
Ah oui. Ah oui. Et puis venir comme ça enfin, hem parce qu'autant